तो आपको लगता है कि आप, लोगों से जब मिलते हैं तो आप, काफ़ी आसानी से बॉन्ड फ़ॉर्म कर पाते हैं, उस उस समय की वज़ह से भी?
हाँ।

अ, हाँ ये अच्छा सवाल है और मुझे बिल्कुल लगता है शौक होने चाहिए, पढ़ाई क्योंकि हमारे भारत में ज़्यादातर अ, लोगों को या बच्चों को अ, सिर्फ़ पढ़ाई के लिए ज़्यादा अ, बोला जाता है कि पढ़ाई करो जो कि मजबूर किया जाता है। हाँ, जो कि ग़लत नहीं है बट थोड़ा उस पे ज़्यादा फ़ोकस करके बाकी चीज़ें जो एक अ, अच्छे नागरिक या अच्छे इंसान अ, की जो पहचान है वो सिर्फ़ पढ़ाई से नहीं है, बाकी भी जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो तजुर्बे हैं, जैसा आपने बोला उससे भी लोग सीखते हैं, जिसमें स्पोर्ट्स आ जाता है, म्यूज़िक, आर्ट, डाँस अ, आ जाता है, तो वैसे शौक भी ज़रूरी बिल्कुल हैं और इसमें माँ-बाप का रोल अ, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अ, बिल्कुल बचपन में बच्चे तो नहीं समझ पाएँगे बट अ, उनको वो खुली छूट देना अ अ, एक्सप्लोर करने के लिए, अलग-अलग चीज़ें ट्राई करने के लिए, उसमें अ, मुझे लगता है कि माँ-बाप का एक बहुत बड़ा रोल होना चाहिए।
जी। हाँ जी। मजबूर किया जाता है एक तरीक़े से। बिल्कुल। हाँ जी। हाँ जी। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ जी। हुँ। बहुत हाँ जी। बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। बिल्कुल। जी। जी।

हाँ, मुझे लगता है मेरे काम में जब मैं अभी अपना काम कर रहा हूँ मतलब जब से मैंने काम चालू किया। तो किसी भी कंपनी में अ, टीम वर्क अ, इंडिविजुअली अकेले काम तो नहीं होता है, तो साथ मिलके काम होता है। तो आई थिंक वहाँ ज़्यादा काम हाँ, ये अ, जो स्किल है अ, कम्युनिकेशन की, बातचीत की वो काम आती है। और वो शुरू से है मतलब अ, सिर्फ़ नौकरी में नहीं अ, कॉलेज में भी मतलब हर जगह आप अ, इंसान है तो ऑब्वियसली आप लोगों से बातचीत करेंगे, मिलेंगे। अनलेस आप सिर्फ़ रूम पे ही बैठे हुए हैं पूरा दिन। तो कहीं भी बाहर निकलते हैं, किसी से बात करते हैं क घर पे भी तो घरवालों से तो बात करेंगे ही। तो वहाँ भी अ, ज़रूरी है।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
हुँ। बिल्कुल। <chuckles> हुँ। हाँ जी। बिल्कुल। तो ये रिश्तों में भी मदद करता है आपको। एक तरीके से जो आपने अपने शौक से सीखा
बिल्कुल। हाँ जी। कुछ ऐसा
वो आप रिश्तों में भी ला पाते हैं।